जी, तो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी का युग है। कहीं न कहीं आप, हम, सब क सभी कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप किस तरह से जो टेक टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं? और आप किस तरह से ना, जो समय बचाने के लिए, उनके लिए एक अगर उनका इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से आप स जो समय बचाते हैं, उसको उनका प्रयोग करके? अगर आप बताना चाहें इसके बारे में।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हाँ, ज़रूर। देखिए, बहुत ही अ, बढ़िया लगा, आपने कि मुझसे ये पूछा है सवाल और इसमें ना आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगा। तो ब 15 साल पहले अगर बात करें, उससे मैं शुरू करना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने टेक का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो देखिए अ, व पहले अ, कुछ अगर 15 साल पहले की बात करें, 2010 के आस-पास का जब ज़माना था ना, तो फेसबुक चला था नया और उसके ज़रिए कई तो मित्र म मित्र जुड़ने लगे, जो स्कूल में छूट गए थे पीछे। वो कहीं न कहीं फेसबुक पर अकाउंट बनाया उन्होंने और फिर मिल भी गए। तो उनका जो बर्थ डेट वगैरह जो होता था ना, वो याद रखना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन फेसबुक के ज़रिए फेसबुक पर आपको र अलर्ट आ जाता था उस ज़माने में, आज भी आता है कि भई, आज इसका बर्थडे है। है ना? तो वहाँ से एक बढ़िया एक सुविधा ये निकली कि विंडोज़ जब विं विंडोज़ के जो होता है ना, ये विंडोज़ का कैलेंडर, उसमें आप फेसबुक से सारे दोस्त, जो भी आपके अ, फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड लिस्ट पे हैं, उनकी क अ, ज़रूरी अ, ज अ, जो अ, डेट्स होती हैं, जैसे उनकी एनिवर्सरी, उनका बर्थ डेट, ये सब इम्पोर्ट कर सकते थे। 15 साल पहले की तकनीक बता रहा हूँ आपको ये। तो आज भी मेरे मैं इस तकनीक से जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे पास सारे दोस्तों के जो फेसबुक में होते थे, पंद्रह सौ या 2000 लोगों के आस-पास के जो नाम वगैरह थे और उनके जो बर्थ डेट थे ना, वो आज भी कैलेंडर में सेव्ड है। तो ये उत उस त ज़माने से, मैं तो कहूँगा, जब पहली बार कम्प्यूटर आया मेरे घर में, क़रीब 20, 22 साल पहले की बात है, जब पहला कम्प्यूटर आया। उस समय पेंटियम 4 होता था कम्प्यूटर। तो मुझे लगता है, तब से ही मैं तकनीक से जुड़ने लगा और काफ़ी दिलचस्प चीज़ें मैंने जानने को मिली मुझे।
<chuckles> जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। अरे वाह! वाह! क्या बात है! जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, ये तो देखिए, आपने काफ़ी सही तरीके से बताया ना, कहीं न कहीं आप कैसे जो अपने करीबी हैं, उनको कहीं न कहीं ना, उनके जो ज़रुरी जो यादें, जो डेट होती हैं, उनको कैसे आप याद कर पाते हैं और समय भी इससे बचता है। तो कहीं न कहीं, अगर कोई आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से कोई ऐसा रूल है, जिससे कहीं न कहीं ना आपने अपनी रोज़मर्रा के कामों में, ज़िंदगी में उससे कोई समय बचाया हो, एक समय बचाने की कोई ऐसी ट्रिक? अगर आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहें।
<laughs> जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी, ज़रूर। देखिए, समय बता बचाने के लिए कुछ ऐसे कॉमन ट्रिक्स हैं। जैसे क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा में बड़ी भूलने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपका नेटफ्लिक्स का एक छोटा-सा ऐग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ दिलच ब मैं वैसे इस्तेमाल नहीं करता नेटफ्लिक्स। लेकिन अ, ऑटोमेटिक पेमेंट जो होती है ना, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, किसी भी चीज़ को भूलने से बचने के लिए। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो गया, मान लीजिए। उसको आप इ ली अ अ, उसको आप ना प वो कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपके कार्ड से, उस डेट पर स्वतः ही अ, जितना भी बिल आया है, वो अपने आप पेड हो जाता है। फिर आपको आप अपने कार्ड के अकाउंट में देख सकते हैं, बिजली के बिल में देख सकते हैं, हाँ, भई, अब इतना 2000 का बिल आया, मान लीजिए या 1500 का बिल आया, तो क्रेडिट कार्ड से ₹1500 कट जाएँगे अपने आप। अगर जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आजकल डेबिट कार्ड भी हो गया है, आजकल अ, जो होती है, बैंक की नेट नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। यूपीआई को भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएँ हैं, जहाँ पर अस ना सिर्फ़ समय बचता है, बल्कि ज़रूरी चीज़ ये है कि हम भूल ना जाएँ कोई ज़रुरी पेमेंट। उससे बचा जा सकता है।
हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओह! ओह! अच्छा। जी। जी, जी। हाँ ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीक़े से बताया ना कि कहीं न कहीं जैसे आप ऑटो पे का इस्तेमाल करते हैं। कहीं न कहीं वो जो ख़ुद की जो झंझट होती है ना <sniffs> कि जैसे वो न ख़त्म हुआ है वो तारीख हाँ तारीख आई। परंतु वो कहते है ना कभी-कभार कुछ ऐसा हो कि जो ऑटोमेशन है वो उल्टा ही पड़ गया कहीं न कहीं वो पेमेंट हुई ना हो या वो कुछ ज़्यादा गलत डबल हो। कोई ऐसा वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो काम आसान करने के चक्कर में समय बचाने के चक्कर में, समय बढ़ गया हो कोई ऐसा अनुभव रहा आपका अगर आप बताना चाहें?
जी। हाँ। <laughs> वो बिल पे करने वाला भूलते नहीं है हम लोग जी। हाँ, हाँ। <laughs> जी, जी। हाँ। हाँ ज़रूर देखिए एक बार की बात है एक बार ही हुआ ऐसा कि 2 बार पेमेंट कट गई 2 बार बिल पे हो गया मेरे इंश्योरेंस का प्रे प्रीमियम जो होता है हर महीने भरता हूँ मैं और वो क्रेडिट कार्ड से भी कट गया और यूपीआई के थ्रू भी कट गया। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि दुबा 2 बार अगर पेमेंट भी हो जाए, तो भी अ, जैसे ही मुझे उसका ज्ञात अत पता चला कि हाँ 2 बार पेमेंट हो गई है, तो दोनों उसमें भी ब तकनीक ने ही मुझे बचाया। पहले तो जैसे अ, मैंने अपने एक नोटपैड है जो हर महीने जो हर दिन का मुझे बता देता है कि आज ये करना है आपको काम टू डू लिस्ट जो होती है ना। तो टू डू लिस्ट में पहले आ चुका था कि भई क्रेडिट कार्ड से अ, इंश्योरेंस भरना है। मैंने इंश्योरेंस भर दिया क्रेडिट कार्ड से। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि अगले अ, 5 दिन बाद ऑटोमैटिक पेमेंट यूपीआई से भी हो गई। तो वहाँ मुझे ब पता चल गया कि भई मैंने तो भर दिया था पहले ही और फ़िर से पेमेंट गयी है। मैंने अपने इंश्योरेंस को अ, कंपनी को यह बताया कि भई दो बार डब डबल पेमेंट हो गई है। तो उन्होंने नेक्स्ट पेमेंट में नेक्स्ट मंथ का जो पेमेंट है ना उसमें एडजस्ट कर दिया वो। तो कहीं न कहीं तकनीक कभी-कभी खामियाँ भी आ सकती है लेकिन कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि तकनीक ही आपको बचा लेती है जैसे मेरे साथ हुआ।
जी, जी। ओह! अच्छा। अच्छा। ओह! अच्छा। जी, जी। ये तो देखिए, आपने काफ़ी सही तरीके बताया ना। तो कहीं न कहीं आपके साथ कोई ऐसा अनुभव रहा कि जो तकनीक है, कहीं न कहीं जो टेक टूल्स हैं, कहीं न उसको इस्तेमाल करने में, जीवन में लागू करने में ही काफ़ी वो मुश्किल भी है। तो कोई आपने जैसे ना, उसके लिए कोई असान से स्टेप्स बनाए, कोई आपका ऐसा अनुभव रहा है, जो अगर आप साझा करना चाहें?
जी। हुँ, हुँ। जहाँ तकनीक ने मुश्किल हो गई है मुझे, ऐसा पूछ रहे हैं आप? <laughs> जी अ, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे अ, मुझे याद आता है, इसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, कि अ, जैसे तकनीक अगर टेक टूल्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कम्प्यूटर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट है, खुल नहीं पाती है। कुछ वेबसाइट्स हैं, जो ब्लॉक कर देती हैं, तो एंटी वायरस प्रोग्राम मैंने ले रखा है, जो मैंने अ, त 3 साल का सब्सक्रिप्शन उसका होता है, हर हर 3 साल में मुझे खरीदना पड़ता है, नया। तो वो कभी न कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक कर देता है उस चीज़ को, उस वेबसाइट को। तो ये एक कमी है कि हाँ, एंटी वायरस कुछ वेबसाइट्स को स्पैम मानता है और मैं भी जानता हूँ, ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है जैसे कि आप बिटकॉइन वगैरह आपने सुना होगा। जब भी बिटकॉइन की कोई भी आप वेबसाइट खरी खोलते हैं ना, यानी कि अ, जो ये अ, आज आजकल बिटकॉइन्स वग़ैरह ज जो भी हैं। अ, अलग-अलग टोकन्स होते हैं, उनको खरीदने के, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो ब ऐ वेव उसको लगता है अब एंटी वायरस को कि ये कहीं न कहीं स्पैम है। तो वो उसको ब ब्लॉक कर देता है। फ़िर उस इसका एक छोटा-सा तरीका आप ये कर सकते हैं कि व व्हाइट लिस्ट कर दीजिए उसक उस वेबसाइट को, तो फ़िर अगली बार आपका ब्लॉक नहीं होता है।
जी, जी, जी। हाँ। ज़रूर, ज़रूर। हाँ। ओह! अच्छा। जी, जी। जी, जी। ओह! अच्छा। जी, जी ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीके बताए न, कहीं न कहीं आप भी जैसे कि कभी-कभार देखिए काम आसान होता है <chuckles> परंतु कभी-कभार देखिए काम मुश्किल हो जाता है और उल उलझ भी जाता है। तो हाल ही में ही कोई जैसे कहते हैं न आजकल तो वैसे भी देखिए बहुत टेक्नोलॉजी है न अपनी चरम सीमा पे है, कहीं न कहीं हर चीज़ में टेक टूल्स का यूज़ हो ही रहा है। तो हाल ही में कोई आप ऐसी चीज़ से वाक़िफ़ हो कहीं न कहीं न मतलब काफ़ी समय बच गया हो, किसी भी तरह से उसने वो जो टेक टूल्स है उसने आपकी मदद करी हो? अगर आप उसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें अगर आपको कोई ऐसा अनुभव रहा है हाल ही में कुछ?
जी। <laughs> काम बँट भी जाता है। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ हाल ही का अगर मैं बताना चाहूँ न तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। तो चैटजीपीटी के बारे में आपने भी सुना होगा आप भी इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, सभी कर रहे हैं तकरीबन और आज के ज़माने में। तो यहाँ मैंने न क्या किया एक नया इ इंश्योरेंस मैंने खरीदा था हेल्थ इंश्योरेंस। अ तो हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसके जो अ फीचर्स पढ़ने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भई इस कंपनी में क्या ख़ास बात है, इस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या ख़ास बात है? तो मैंने वो काम न चैटजीपीटी पे सौंप दिया और उसको मैंने ये बोला कि मेरी आप इसका जो प्रॉम्प्ट थ लिखा मैंने कि मैंने उन्हें कहा चैटजीपीटी को कि मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस का। उसको पढ़ के बताइए कि इसमें ख़ास बातें क्या है, कौन-से प्रोज़ है, कौन-से कॉन्स हैं? यानि कि इसमें अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हो सकती हैं? रेड फ्लैग कौन-कौन से हैं। तो चैटजीपीटी ने कहा ठीक है मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे अपलोड करके दीजिए। तो मैंने उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसको अपलोड किया पीडीएफ फाइल में और अपलोड करने के बाद तुरंत ही अ 20, 25 सेकंड में उसने मुझे जवाब दे दिया। तो कुछ अच्छी बातें बताई और कुछ ऐसी ध्यान योग्य कर बातें बताई जो रेड फ्लैग हो सकती हैं। तो मुझे लगता है तकनीक के इस्तेमाल से बड़ा बड़ा ही आसान हो गया जो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी समझनी, वो चंद लाइनों में उसने मुझे बता दी।
जी, जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा। <chuckles> जी, जी। बुरी बातें अच्छा। हाँ ये तो है। अरे वाह! ये तो देखिए काफ़ी एक अच्छी बात है ना, कहीं न कहीं वो इतना बड़ा जो एक डॉक्यूमेंट था, कहीं न कहीं उसको आपने उसने आपको एक समरी बता दी सब कुछ ऐसे बता भी दिया काफ़ी। और देखिए आजकल तो वैसे जो पेमेंट है देखिए वो भी कहीं न कहीं डो आजकल तो टेक्नोलॉजी से हो गया डिजिट डिजिटल पेमेंट हो गई है। कभी ऐसा कोई आपका कुछ आपके साथ कोई एक किस्सा रहा हो अनुभव रहा है। कहीं न कहीं न जब ये जो ऑनलाइन पेमेंट है इससे इसने भी आपका समय बचा लिया हो अगर आप कहीं बाहर शॉपिंग वगैरह करने कुछ ऐसा अगर आपका अनुभव रहा हो। अगर अब इस पे थोड़ा बताना चाहें।
जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी ज़रूर। तो इसके पीछे ना एक एक ही बार मैंने आज़मा के देखा। असल में सिर्फ़ इसीलिए कि चलिए देखते हैं कैसा होता है, करता है क्या काम या नहीं करता है। तो देखिए एलेक्सा आपने सुना होगा अ, जो अमेज़न का एक एलेक्सा डिवाइसेज़ भी आते हैं। अ, तो अ आजकल फ़ोन में भी आप एलेक्सा करके एप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर ये फ़ोन मेरे मैंने मेरे पास iPhone के अंदर मैंने एलेक्सा डाउनलोड कर रखा है। और यहाँ पर ना जैसे ही आप अ, जैसे होता है ना कि आप खुद बोलेंगे हेलो एलेक्सा। तो एलेक्सा का प्रॉम्प्ट शुरू हो जाता है। तो ये मैंने अपने फ़ोन में शुरू किया और फिर मैं म येक अ, मुझे जितना ध्यान है ना मैं कार में ट्रैवल कर रहा था और वक्त कम था। तो कार से ब्लूटूथ के ज़रिए म मैंने फिर से प्रॉम्प्ट दिया है कि हेलो एलेक्सा, एलेक्सा ने पूछा "हाँ भाई क्या काम है?" <chuckles> और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये बिल बिल भरना है। पहले आप मुझे चेक करके बताइए कि बिल आ गया क्या? तो मुझे चेक करके अमेज़न पे अ, मैं अमेज़न के थ्रू भी बिल भरता हूँ अमेज़न पे आपने सुना होगा, तो वहाँ पर उसने चेक करके बताया कि "हाँ, ये बिल आ चुका है" और मुझे ध्यान नहीं कितनी मात्रा का बिल था वो। तो उसने मुझे बताया कि अ, बिल आ चुका है और आप अ, इफ यू आर रेडी आप चाहे तो मैं बिल पे कर सकती हूँ। तो मैंने उसे कहा चलिए आप पे कीजिए और उसने वही क्रेडिट कार्ड जो मैंने अमेज़न पे इस्तेमाल करता हूँ उसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अ, मुझसे बिल भरने की कोशिश की और फिर उसने मुझसे पिन कोड माँगा कि एंटर द पिन ऐसे करके। तो जो पास ओटीपी आता है माफ़ कीजिए ओटीपी माँगा। तो मैंने ओटीपी उसको बोलकर बताया और उसने बिल भर दिया वो। तो ये चीज़ मुझे ऐसी लगी कि हाँ, शायद तकनीक का काम करके सच में ये मेरा पहला और आख़िरी ही एक तरीका था जब मैंने तकनीक का इस्तेमाल करके अ, बिल भरा हो।
जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। <chuckles> अच्छा। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा। अच्छा। अरे वाह! अच्छा। अरे वाह! ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीक़े बताया न कैसे कहीं न कहीं जो, बिल भरने भी कहीं न कहीं और जैसे देखा जाए ना आज से कुछ समय पहले जैसे कोविड काल था, कहीं न कहीं लोग व्यस्त हो गए थे। क मतलब फँस गए थे घर पे। जैसे लोग बच्चों की पढ़ाई है। कहीं न कहीं नौकरियाँ भी ना मतलब नौकरियाँ भी घर पे वर्क फ़्रॉम होम करना पड़ता था। तो इससे आपको लगता है कहीं न कहीं इससे जो टेक टूल्स हैं जैसे आज के समय में तो कहीं न कहीं रिमोट वर्क ही होता है। कहीं न कहीं लोग घर पे बैठ के भी करते हैं। तो इससे भी समय बचता है, क्या आपका कोई ऐसा? आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर आप थोड़ा इसपे कुछ अपने विचारधारा से बताना चाहें।
जी। <chuckles> हाँ, हाँ। जी। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। अ, देखिए मैं तो वैसे जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो वर्क फ़्रॉम होम नहीं कर सकता ख़ैर। लेकिन हाँ, अगर मैंने जैसे अलग-अलग लोगों को देखा है, अपने मित्रों को देखा है, अपने परिवार में देखा है। तो हाँ, कुछ लोगों के बारे में अगर बताऊँ तो जिन्हें ऑफ़िस में 6 दिन जाना पड़ता था, 5 दिन जाना पड़ता था हफ़्ते में तो उनको शायद 2 हफ़्तों में 1 बार। जैसे मेरे 1 मित्र की बात है, तो वैसे राजस्थान में रहते हैं वो लेकिन उनको ग अ, महीने में 2 बार दिल्ली जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। अदरवाइज़ वो वर्क फ़्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि अ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रोज़ाना ऑफ़िस जाना मतलब 2 घंटे जाना और 2 घंटे आने का जो सफ़र होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कम्यूट करें रोज़ाना आपको बस से जाना पड़े या ख़ुद की गाड़ी से ही जाना पड़े। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 घंटे आपके दिन के इसी में वर्थ व्यर्थ हो जाते हैं। तो वो 4 घंटे आप घर पर रहकर बचा भी सकते हैं और कहीं न कहीं ये प्रोडक्टिविटी जो है ना, अगर अच्छे से काम किया जाए घर पर बैठकर भी तो प्रोडक्टिविटी को मैं तो समझता हूँ कि बढ़ाया जा सकता है। और यही कारण है कि आज भी वर्क फ़्रॉम होम जो 2- 2020 से शुरू हुआ था ना वो आज भी कल्चर चला ही आ रहा है और अब चले चलने ही मतलब ये आगे चलके चलता ही रहेगा। क्योंकि अ, कहीं न कहीं ब कंपनियों को भी पता चला कि हाँ, ये इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जब ह हर 2 महीने में 2 हफ़्तों में जब उन्हें ऑफ़िस बुलाया जाता है तो उससे फ़िर अ, जो भी मीटिंग्स फ़ेस टू फ़ेस होनी चाहिए वो ऑफ़िस में हो जाती है।
अच्छा, अच्छा। ओह! अच्छा। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, ये तो देखिए आपने काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी सरल और सटीक शब्दों में बताया। तो आपसे एक आख़िरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कहीं न कहीं आपने बताया जैसे आप छोटी-छोटी अपनी जो, जो टेक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा-थोड़ा समय हर जगह बचाते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो थोड़ा-थोड़ा समय करके ही आपने जैसे काफ़ी समय आप बचा लेते हैं। अगर आपका इसपे थोड़ा इसपे कुछ थोड़ा बताना चाहें?
जी। हाँ। जी। हाँ। <chuckles> जी। तो आपने मतलब बिल्कुल वो ब अ, बाल की नोंक पकड़ ली बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही कहा। असल में छोटा-छोटा जो टाइम बचा रहे है, छोटा-छोटा जो हम वक़्त बचा ब बचा रहे हैं ना, कहीं न कहीं यही वक़्त है जो आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई प्रोडक्टिविटी दूसरी चीज़ों में या परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत ही अ, ज़रूरी हो गया आजकल कहते हैं ना कि हार्ड वर्क नहीं सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा स्मार्ट वर्क कीजिए। और ये मुझे लगता है तकनीक से जुड़कर जो ये छोटे-छोटे टेक टूल्स हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है स्मार्ट टूल्स कह सकते हो आप इन्हें या स्मार्ट वर्क कह सकते हो कि आपने देखा होगा आजकल तो आप प अप जो वाइफाई के थ्रू आप बल्ब को चला सकते हो वाइफाई के थ्रू फैन को चला सकते हो। तो ये जो तकनीकें है ना कहीं न कहीं अ, ना सिर्फ जीवन को आसान बना रही है बल्कि कहीं न कहीं हमारा समय भी बचा रही है। और इससे मैं कहूँगा कि सिर्फ जीवन आसान नहीं बन रहा बल्कि कहीं न कहीं हाईटेक होते जा रहे हैं आप और इससे आपका वक़्त उद मिलना शुरू हो गया आपके खुद के लिए।
<chuckles> हाँ। हाँ। बचा रही है, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया ना कि कैसे आप भी छोटी-छोटी चीज़ों से छो थोड़े समय से कहीं न कहीं काफ़ी समय बचा भी लेते हैं और कैसे आपने अपने ज़िन्दगी में जो टेक टूल्स हैं उसको कितने अच्छी तरह से लागू भी करा है। काफ़ी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला तो आशा करता हूँ आपसे फिर से बात होएगी आपका अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। <chuckles> बिल्कुल। ज़रूर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी मज़ा आया आपके साथ बात करके उम्मीद करता हूँ फिर से मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।